Hay quá. Tức là mình hiểu là bạn đầu tiên, để l mình có thể vượt qua được cái chuyện này là mình sẽ phải biết nguyên nhân, đúng hông? Là bạn phải tìm ra được nguyên nhân khiến cho bạn xao nhãng, và bạn triệt tiêu 2 cái nguyên nhân đó, ừm. Hay quá! Đó, nhưng mà cụ thể hơn đi. Chứ mà tui thấy là ô kê, tui cũng thấy nguyên nhân trì hoãn của tui đó, là á tui cũng hả, cả đống thứ á việc nhà, tại vì làm ở nhà là mình v làm luôn việc nhà đó, nhưng mà tui vẫn hông làm được.
Ừm, đúng rồi. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi đó. Ừm. Vậy Đúng rồi, được rồi. <laughs> Ừm, đúng rồi. <laughs> Ừm, thì đầu tiên nha, ví dụ như là về với mình á thì những cái mà, ờ, mình th thường hay gây ra cái sự sao nhãng cho mình á thì đầu tiên là những cái, à, thiết bị giải trí đi, như là, ờ, điện thoại này, hay là những cái xem phim, hay là nghe nhạc gì đó đi, là nhiều lúc là rất là dễ khiến mình sao nhãng luôn. Thì đầu tiên nhá là ừm, đúng rồi, thì để có thể là tránh bớt cái sự sao nhãng đi á thì đầu tiên là khi mà mình làm việc thì mình sẽ cố gắng là không sử dụng một chút điện thoại nào. Mình sẽ để điện thoại bỏ xa khỏi tầm tay của mình và mình chỉ ngồi ở bàn làm việc là có cái máy tính của mình thôi. Là ví dụ như là có những cái ứng dụng hay là những cái gì để có thể liên lạc với đồng nghiệp các thứ á là mình sẽ dùng hết ở trên máy tính luôn, mình không dùng trên điện thoại nữa. Là đầu tiên là cách ừm, mình phải cách ly khỏi cái điện thoại của mình, ừm.
Ừm. Quá hấp dẫn, phải hông? <laughs> Ồ, thú vị quá! Cách ly cái điện thoại, yeah. Tức là quăng cái điện thoại ra thiệt xa, đ ờ, xa tầm tay trẻ em. <chuckles>
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, ừm. <laughs> Đúng rồi đó. Và ngoài ra thì ở trên máy tính nha thì mình cũng có cái chế độ, ờ, chế độ làm việc ở trên máy tính mà, chế độ tập trung á. Thì, ừm, mình sẽ sử dụng cái chế độ đó nha, là nó sẽ ngăn không cho mình là vào bất kỳ những cái, ờ, những cái ứng dụng hay là những cái, cưng những những cái ứng dụng mà không phải là cho công việc, ví dụ như là game hay là, ờ, phim ảnh gì đó này. À, nó chỉ cho mình vào những cái trang web, ưm, những cái, ờ, trang web hay những cái ứng dụng mà mình sử dụng cho công việc của mình thôi. Thì mình thấy đây là một cái chức năng khá là thú vị và cũng khá là hợp lý, và nó giúp cho mình rất là nhiều để có thể là giữ được cái sự tập trung khi mà làm việc ở nhà đó.
Ưm. Ồ, hay quá!

Ừm, bạn ơi, với mình á thì cái việc mà bị trì hoãn khi mà làm việc ở nhà á thì chắc chắn là không chỉ mình bạn đâu, mà mình thấy là rất là nhiều người mà ngay cả mình á thì cũng, ờ, rất là hay bị dính cái việc mà trì hoãn nếu mà làm ở nhà ừm, nhưng mà sau một cái quá trình mà mình đi làm và mình làm ở nhà cũng khá là nhiều á, thì mình cũng rút ra được dài dần một vài cái cách để có thể là chống cái việc trì hoãn khi ở nhà nha, ừm.
<laughs> Cũng đúng ha. Hay quá! Nhưng mà bạn ơi có cái tình huống cụ thể nào mà bạn đã trì hoãn á, bạn có thể cho một cái ví dụ để mọi người, kiểu, dễ theo được cái câu chuyện của mình hông?
Ừm. <laughs> Ừm, có chứ. Ờ, đầu tiên nha là mình thì làm trong lĩnh vực là, ờ, phần mềm, thế nên là có thường là sẽ mỗi cái chức năng thì nó sẽ có một vài gọi coi như là, cái lịch á, thì là sẽ theo là đến ngày nào thì phải xong cái chức năng nào này. Thế là khi mà mình nhìn cái thời thời gian đầu mình mới bắt đầu làm việc á thì mình vẫn hay bị cái tính trì hoãn mà, thế nên là khi mà mình làm là "Ôi, cái chức năng này ấy đến tận thứ Bảy mới cần hoàn thành cơ, mà hôm nay mới là thứ Hai hả? Ôi giời thôi, thế là hôm nay cứ làm chill chill đi đã, cứ làm cứ làm một tí, một tí thôi, không cần vội". Thế là xong rồi ừm, cứ đến, ừm đúng rồi, đúng rồi, <laughs> vậy là thế là tự nhiên là đến tầm thứ Ba, thứ Tư mình vẫn như thế, thế xong rồi đến thứ Năm mình phải bắt tay vào làm một chút thì mới nhận ra là "Ôi giời ơi chết rồi, còn quá nhiều thứ phải làm!" <laughs> thế là ừm, ôi, với là mình vội vội vàng vàng lên mình làm. Thế là xong rồi cuối cùng đáng lẽ một ngày làm 8 tiếng thôi thì, ờ, ừm, ngày thứ Năm, thứ Sáu mình phải làm suốt, ưm, 12 hay là 14 tiếng gì đó thì mình mới có thể chạy kịp được cái chức năng đó. <laughs> Ừm, may là cuối cùng thì mình vẫn kịp làm xong. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi.
<laughs> Từ từ thôi, phải hông? Ừm, để đó, việc vẫn còn nguy <laughs> Không kịp. <laughs> Wow! Vậy phải làm x thâu đêm. Ừm, ờ, vậy là bạn đã vượt qua nó bằng cách là "Tôi cày xuyên đêm để tôi có thể đáp ứng được ngày đến hẹn."
<laughs> Đúng rồi. <laughs> Ừm. Ừm, ừm. Nhưng mà cái việc mà ừ.
Ưm. Vậy thì sau đó thì bạn đã ừm. Bạn nói đi.
Ừ. Ừm, vậy thì tức là đó là một cái, gọi là, giải pháp, coi như là, chống chế thôi chứ mình thấy là nếu quan trọng nhất thì vẫn phải là ngay từ đầu là không được, ừm, chống cái việc trì hoãn đấy. Thế nên là mình cũng bắt đầu là nghĩ dần đến những cái cách có thể là để chống cái sự trì hoãn ấy khi mà làm việc ở nhà của mình nha.
Ừm.

Ờ, thật ra là thì đúng là cái vấn đề này thì mình thấy là cũng khá là nhiều người gặp phải rồi. Tức là khi mà mình làm việc ở nhà á, thì nhiều người lại nghĩ là c có khi là nhờ cái gì mình cũng được nha, tại vì mình cũng đang ở nhà mà, nhưng mà thực sự là đó là đang trong giờ vẫn là đang trong giờ làm việc của mình. Thế nên là thực sự là nếu mà mọi người nhờ cái việc gì làm á thì mình đang rảnh thì không sao, nhưng mà mình mà đang có việc, ừm, rất là quan trọng, ừm, những cái công việc mà mình cần làm nha, thì nó cũng rất là khó, đúng không? Mà bây giờ nói thì mọi người lại nhiều khi l đúng rồi, m đúng rồi, chuẩn đấy, <laughs> mọi người lại không hiểu, nghĩa là <tsk> mình thấy là đây cũng là một cái vấn đề mà m mình cũng từng gặp phải và bình thường thì sẽ cố gắng là nói cho tức là từ trước khi mà bắt đầu á là mình sẽ nói với mọi người là mình đang làm việc, thì mình sẽ, kiểu như là, ờ, nếu mà có thể d những cái gì cần nhờ mình á, thì sẽ phải chờ mình một lúc. Nếu mà mình đang trong quá trình làm, và nhất là trong những lúc mà đang vào guồng làm việc rồi ấy, thì, ừm, mình cần phải giữ được cái guồng đó, thì thì, ừm, cái cái luồng suy nghĩ của mình á, tại vì ừm, đúng rồi, thế nên là lúc nào cũng mình cũng phải giao hẹn trước là muốn nhờ mình cái gì thì tầm, ừm, ít nhất là 15 phút sau thì mình mới có thể ra mình có thể giúp được. Thì mình nghĩ là cái việc mà giao hẹn trước như thế thì cũng sẽ giúp cho mình có được cái thời gian để hoàn thành được cái công việc và sau đó thì cũng giúp được mọi người ở nhà.
Đúng rồi! "Nhờ tí mà khó khăn quá!" <laughs> Ừm, phải đặt thời gian ra, đúng hông? Ừm. Ừm, tức là mình cũng hổng làm phật lòng người thân, mình cũng no giao tiếp trước đi ha, sẵn đi ha! Luật là tui là lúc làm là tui rất là tập trung, đừng có đụng tới tui. <laughs> Rồi tới cái đoạn sau đi, <laughs> ờ, rảnh là tui sẽ ra tui giúp hết mình. Ừm.
<laughs> Đúng rồi. Ừm, đúng rồi, đúng rồi! <laughs> Ừm, đúng, đúng! Đúng rồi nhá! Mình phải rảnh mình mới giúp được, chứ mình đang làm mà. <chuckles>
Ừm, đúng rồi, tại vì nhiều người nghĩ là làm ở nhà á là rảnh, kiểu, ừm, chút thôi mà, 5 phút, ừm, nhờ xíu, rinh bình nước một cái mà. <laughs>
Đúng rồi, đúng rồi! <laughs> <laughs>
<laughs> Ờ, vậy thì, ừm, đó, một cái, ơm, gì đó, khuyên mọi người khi mà làm việc ở nhà, một cái, ừm, câu gì đó bạn muốn, ờ, cho làm việc ở nhà hiệu quả đó, thì bạn sẽ nói gì?
Ừm

Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, và ngoài ngoài cái ừm, ngoài cái việc mà, ờ, mình bỏ bớt những cái xao nhãng của mình nha thì mình có thể là khiến ch có cách 1 cái với việc nữa mà, ưm, mình làm á, đó chính là khiến cho cái công việc của mình nó trở nên là thú vị hơn là nó dễ làm hơn đúng rồi, ừm. <tsk> Đầu tiên nha là
Ừm, hay quá! Thú vị hơn, ừm. Thì cái này hơi bị khó nha tại vì công việc nó đã là vậy rồi, đúng hông? Làm sao mà cho nó thú vị hơn được trong khi nó vẫn chán.
Ờ, đúng, đúng. <chuckles> Ừm. Đúng rồi, mình không thể thay đổi được bản chất của công việc thì mình sẽ phải làm cho cái cách nào đó để khiến cho công việc nó thú vị hơn chẳng hạn và đ cũng có thể như là huấn luyện cái não của mình đi để có thể khiến não của mình muốn làm cái công việc á. <chuckles> Ừm, thì ừm.
Ấy, nghe thú vị quá ha! Huấn luyện não hả? Giống như kiểu là mình, ờ, tự nói với mình là thú vị lắm thú vị lắm hả? <chuckles>
Đúng rồi. <laughs> Nó sẽ là tại vì khi mà não của chúng ta á là sẽ hoạt động theo cơ chế là ví dụ như là mình làm cái việc gì tốt thì mình sẽ được 1 cái phần thưởng nào đó, đúng không? Ví dụ như là khi mà mình đang đói á thì mình sẽ cảm thấy đói, à, mình cảm thấy là mình cần thức ăn, đúng không? Thì khi mà mình ăn thức ăn vào thì mình lại cảm thấy rất là thích thú thì đó chính là não của chúng ta đang huấn luyện chúng ta là khi nào mà hết thức ăn rồi thì phải thấy đói mà thấy đói là phải ăn á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta là phải ăn đúng rồi, thế nên là, ví dụ như là, ờ, ờ, đúng rồi, thế nên là khi mà mình làm công việc nha thì mình sẽ làm cái cách nào đó để huấn luyện cho mình cảm thấy như là mình cần phải làm công việc này, đó, thì đây là một vài cách mà mình học ở trên YouTube nha, thì mình thấy rất là thú vị và rất là, ờ, dễ áp dụng.
À! Lờ mờ hiểu được rồi đó. <chuckles> À! À.